Me conta uma coisa. Como lidar quando o apoio esperado não aparece?
É, o problema da gente é esperar sempre né? <laughs>
<laughs> Criar muita expectativa, né, é normal.
É, mas é o mínimo, é o mínimo. <laughs>
<laughs> É complicado. E aí você acaba se decepcionando e espera muito. E como é que você fica nessa situação?
Eu fico mal, eu sei que eu não tenho que esperar nada em troca e não faço esperando nada em troca. Mas quando não acontece eu eu fico triste, sabe, eu fico super decepcionada e não consigo esconder.
Uhum. Uhum, uhum, hum, você demonstra logo né, insatisfação e que ficou triste.
Eu faço logo o bico, faço logo o carão, deixo o cli clima logo pesado. <chuckles>
<chuckles> Ah imagino, e aí, o que que mais pesa para você, é uma palavra um gesto ou de repente um simples um momento que você esperou e que não aconteceu e é isso te fo e aperta mais a a mente.
Uhum. Acho que, sabe eu acho que, nós mulheres, hum, pelo menos acho que creio que a maior parte, a gente não quer, que uma vez no ano, o não só isso na verdade, né, que o marido leve a gente pra fazer uma viagem sensacional. Acho que aquilo ali por exemplo é inútil quando do os outros 360 dias por exemplo são de sobrecarga pra você.
Uhum. Hum. Hum. Hum, certo.
Então acho que a gente, pra, eh, pra apoiar de verdade um ao outro, a gente tem que se escolher, né, escolher o outro todos os dias.
Uhum. Uhum. Diariamente, né?
É, se fosse fácil, né? <laughs>
Hum, seria mais seria muito mais com Tranquilo, né, de repente pensando assim mas a gente sabe que quando se trata de 2 pessoas e ainda mais numa relação, né, o relacionamento eu acho que é é onde mais se espera apoio, uhum, exatamente. Eh, você conhece as 5 linguagens do amor?
Uhum. A convivência, né, na verdade. Sabe o que eu já eu já ouvi falar, mas eu nunca é um filme também, não é isso?
Então, eh, eu não eu não sei se tem filme, mas eu eu sei que tem um livro. E com o livro, eh, você consegue, eh, entender qual é a sua linguagem de amor principal. Eh, estra Hum, então, mas você falou de apoio. E aí, por isso que eu fiquei agora, eh, com essa dúvida. Eh, não necessariamente você se sente amada ou você gosta de prestar amor. Porque não às vezes você demonstra amor de um jeito, mas gosta de se sentir amada de outro. Então você falou que é atos de serviço. Você gosta de de prestar apoio, de repente, para o outro com palavras, com gestos?
Ah, eu sou serviços. <chuckles> Aham. Aham. É verdade. É, o meu modo na verdade, né, de dar apoio, eh, é um é a por exemplo são nas pequenas coisas do dia a dia: "Poxa, ah, eu eu coloquei a mesa pra você, assim, de manhã, quando você você acha a mesa do café da manhã pronta". Eh, e eu gosto também de de ser apoiada dessa mesma forma. Então quando eu vejo que isso, nesse sentido só eu faço, e uhum. É, isso exatamente. Eu, assim, né, a o meu modo de de expressar uma decepção nesse caso é me eu fico mais reclusa, né? Eu recuo, eu faço um passo pra trás, eu fico mais destacada. Não necessariamente faço escândalo e jogo na cara. <laughs>
Hum. Hum. Uau! Entendi. Aham. Aham. Aham. Já dá aquela esfriada, né? Uhum. Uhum. <laughs> Certo. Não dá louca não, né? Não roda baiana, não.
Não, não, não, logo no início não. Depois, quando o copo já tá cheio, eu transbordo. <laughs>
Hã. Hum. Então, olha só, você é daquela que acumula, né, que, eh, você entende também que a expectativa, ela o outro não tem culpa daquilo que a gente cria? Você acaba criando expectativa ou normalmente você estar f se re eh, se referindo ao que é básico, ao que, no mínimo, uma mulher, por exemplo, espera do homem? Ou uma expectativa muito elaborada, e aí, de repente, você ficou frustrada por isso?
É né? É isso. Eh eh, na verdade, eu acho que, a gente faz sim, de um ah, no no meu caso, por exemplo, eh, essas pequenas coisas do dia a dia, eu faço com prazer.
Uhum. Ah, joia. Uhum.
Porque eu não não vejo que estou fazendo uma coisa só pra outra pessoa, eu tô fazendo uma coisa pra família.
Uhum. Certo.
Então, eu vejo como um propósito um pouquinho mais além, né, do apenas agradar aquela pessoa, então eu não não espero nada em troca. O problema, pra mim, é isso acontece quando naq no momento que eu não posso continuar me doando daquele modo
Aham. Uhum. Certo. Uhum.
sei lá, que às vezes, né, tem momento que a gente tá um pouquinho mais pra baixo, que a gente ou tá mais ocupado, mais concentrado com alguma coisa. Tipo, "eu tô me formando, eu tô escrevendo TCC, não posso me doar tanto assim". É, e aí a pessoa não entende.
Hum. Olha só.
E continua exigindo uma coisa que você não é obrigada a fazer, que fazia por prazer, e continua exigindo isso.
Aham. Hã, interessante, porque você trouxe um ponto, existe algo acontecendo, você está focada em algo que é importante para você, então acho que o que você tá querendo neste momento, é esse apoio, essa empatia, em pensar: "Poxa, é importante". Uhum. Certo.
Uhum. É isso, é mais questão de respeito, sabe, nesse caso. É como se ne tudo tudo acontece, dentro de mim, eu me chateio e e tudo mais, não pelo fato que: "Ai, eu sou muito emotiva e gostaria de ser paparicada", né. <laughs>
Certo, num é essa a ideia.
Mas assim, pela o respeito, eu prezo muito pelo meu momento. Eu eu acho que se a pessoa não respeita aqu aquele seu projeto, ali, ela não respeita você, ela não respeita as suas prioridades. Quer dizer que o que ela quer é mais importante.
Uhum. Joia. Uhum. Uhum, entendo. Ficou bem claro a sua forma de expectativa. Você não tá querendo nada além. Por que assim, olha, imagina que se você está lá, você, eh, tá esperando do seu companheiro, do seu marido, namorado, amigo, que seja, "Ai, um um um um mundo, um bu um caminhão de flores, como <chuckles> Virgínia recebeu", não é essa a ideia. <laughs> Você está querendo o mínimo, né. Você quer um respeito, você quer um apoio. Ainda mais se tratando de ser o seu marido, por exemplo, uma pessoa que tá do seu lado, e que sabe a importância daquilo, o quanto você se dedica.
Hum. Então Isso. É, é. <chuckles> É, aham. Exato. Isso. Que deveria compreender ainda mais, né. É, mas infelizmente, às vezes essas coisas vêm, justamente de quem deveria, por isso que gera, né, essa essa desilusão na gente. Porque a gente espera que a pessoa entendesse, e não entende.
Uhum, exatamente. <laughs> Ó, é verdade. E você acha parando, assim, pra pensar, que neste momento, eh, se a relação falando de homem e mulher, se a relação está já balançada, e você cria essa expectativa de um apoio que não veio, eh, do seu marido, e aí vem uma outra pessoa e te dá esse apoio, você acha que isso te agrada ou isso te incomoda?
Que grande pergunta. Você tocou <laughs> como foi que você conseguiu chegar nesse que sensibilidade. Verdade, mas sabe por quê? Porque é isso que que me dói, né, quando acontece. Que que o apoio muitas vezes vem de pessoas que não sabem 1/3 da importância daquela daquele projeto pra você.
<laughs> <laughs> Não, é porq é. Aham. Uhum. Uhum. Entendo, uhum.
Então compreende gratuitamente, né.
Muito mais. Uhum, uhum.
E ali sim, que não esperam nada de você. Porque não vive nem embaixo no mesmo teto que você. N nu num vai não dorme, não acorda, não compartilha dos problemas, e e e das coisas boas. E faz igualmente.
Uhum. Hum. Certo. Uhum. Hã
Então é algo que dói dói mais assim, essa coisas eh, essa coisa evidencia ainda mais.
Hum, olha só.
Quando a ajuda vem de fora.
Olha só. Interessante, porque traz um outro ponto. Será que o outro lado também está criando uma esperança, uma expectativa de algo que você tá deixando de dar a ele? E aí acaba que, neste momento, vocês entram num choque de expectativas, eh, no mesmo momento, e em em situações distintas?
Sim, com certeza. Sabe, eu acho que isso também, a gente entra muito num fator cultural.
Uhum, certo.
Por exemplo, eu moro na Itália.
Hum, joia.
O meu marido é italiano.
Uhum.
Eles aqui, eh, n 80%, né, <chuckles> do dos casos, eles foram eles cresceram naquele lar onde a mãe nasceu pra servir, né. Praticamente a mãe aham, e o pai trabalhava, a mãe trabalhava só meio turno, quando trabalhava, então tinha outro turno livre pra se dedicar às tarefas do lar. Então eles têm muito essa coisa de transferir, né, a a a aham.
<laughs> Aham. Hum, certo. Ó, olha aí o problema. Uhum. Uhum. Entendo. A herança, ge gerações, né. O a a hum, entendi.
O parâmetro espelho, pa é isso, a régua de mulher que eles têm, é isso, é praticamente vou falar, é é uma coisa bem bem direta, até horrível, mas <chuckles> eles querem uma mãe com quem eles possam ir pra cama.
Uhum. <laughs> Hã, entendi. Olha, fi
Hum. Então eles estão sempre esperando que você abdique de da da sua do seu, do que é importante pra você.
Uhum. Uhum. Olha só. É interessante que você trouxe um ponto, eh, de submissão, né, mas o submissão extrema, onde claro que tem que ter o equilíbrio, né, na no momento, a atual do feminismo, mas também n eh, não ser uma submissão ao ponto de que a mulher, ela não possa ter uma vi exato, seja colocado de lado, pra dar só apoio, mas não receber. É, mulher é sempre colocada de lado, é aquela que entende tudo, que s que que se resolve tudo.
Se de lado, né. Se alguém tem que fazer um passo pra trás na carreira, ou na ou n é é é, sempre a mulher, né. A realização do homem. Então assim, uma coisa que mudou muito o meu modo de de pensar em relação a apoio, a a tudo, eh, foi o fato de eu ter imigrado.
Uhum. Uhum. Hum, certo.
Eu sa se eu fosse uma pessoa, né, que precisasse sempre de ter aquele apoio constante, não fosse autônoma em relação a isso, eu continuava ao lado dos meus pais.
Uhum. Hum, é verdade.
confortável, né.
Uhum, hum. É verdade.
Então a partir do momento, né, que eu fiz essa escolha desse passo, qualque eu acho que a partir do momento que você sai de perto da sua família de origem, qualquer outra coisa, eh, vira supérflua. Você pode viver sem qualquer pessoa. É como quem perde um filho. Depois que você perde um filho, você pode perder um marido 10 vezes, você não está nem aí.
Hum, bacana. Hum. Muito profundo isso, né, porque é uma dor imensurável, né, que não dá para medir. Eh, biblicamente, se fala muito sobre a estrutura familiar ser uma só carne, né, o homem e a mulher. Os filhos eles são parte dessa estrutura, porém, quando se trata f trazer isso pra vida real, eh, um pouco mais complexo em dizer, né. Por que se você tiver que salvar seu filho e seu marido, quem que você vai salvar?
Hum. É isso. Exatamente. Eu estou escolhendo entre salvar salvando o meu cachorro, imagina. Nada contra ele, coitado, meu marido. Mas, <laughs> em escala de pureza, ingenuidade, né? <laughs>
<laughs> <laughs> É verdade. Os animais, ele tem Pronto, olha que bacana que você trouxe aí. O apoio dos animais, eles são dados sem nem que eles esperem nada em troca. Então, eles são genuíno.
É verdade. E ao contrário, né, eles abdicam de de do que muitas vezes do que das necessidades deles pra viver pra gente.
Uhum, exatamente. Ele se dedica totalmente. Então, só quem tem um pet, só quem tem esse apoio genuíno, gratuito que é dado por um animal, vai entender exatamente esse significado de, eh, receber exatamente o não o o esperado e o muito mais, né, o que não se espera. E e
Uhum. Exato. E o pior, sem pedir.
É, verdade.
"Por que você não disse que estava triste e queria um abraço?" Eu tenho que falar, cara. Eu estou ali, no canto escuro, no canto da parede e no escuro. É claro que eu não estou bem.
<laughs> Aham. Olha só! É muito intenso isso. É muito intenso. E se tratando de pensar olha, se a gente tem agora um exemplo importantíssimo, genuíno de amor, eh, ah, indescritível dos pets, eh, pensando num ser humano, né, que são seres humanos que pensam, que sabem que tem escolhas, eh. Em que momento você pensa assim: "Olha, vale a pena seguir em frente e procurar outras fontes de apoio e não ficar na expectativa de esperar essa só?" Eh, você se fa você faz isso sozinha ou busca inspiração, sabe? Eh, pensa em alguma forma de de melhorar ainda mais esse apoio?
<laughs> Uhum. Uhum. Olha, agora Eu acho que tem coisas na vida que a gente não tem que pedir.
Uhum.
Tipo, eu não tenho que pedir lealdade, né? Eu não tenho que pedir que você me apoie na frente do apoie a minha opinião na frente de outras pessoas. Então, são coisas que têm que vim, que a pessoa tem que sentir a necessidade de fazer aquilo ali na hora. Então eu, assim, ho hoje em dia eu tenho lidado em um modo muito destacado disso, porque eu entro sempre naquela ótica de que: "Caramba, eu tenho um ótimo" e sempre tive relacionamento com a minha família no Brasil, sempre fomos muito unidos, e a gente se respeitou sempre muito, é um é muito legal. Então, eu venho desse desse padrão de família, e aí o que que acontece? Se eu larguei e saí daquela minha zona de super conforto e vim pra cá, por que que eu tenho que me me colocar em uma posição desconfortável
Hum. Uhum. Hum. Olha. Uhum. Ok, certo. Hum. Certo.
Por causa que eu não por por não ter um apoio, né, tipo, mendigar um tipo de apoio. Esse nesse ponto, eu prefiro ficar sozinha.
Sua régua é muito alta, né. Você tem essa régua de parâmetro do que é importante, do que vale a pena de apoio, já muito bem definida, porque você sempre teve isso, eh, bem f feito, né. Então, eh, não é sobre isso, você teve isso, então agora você acaba esperando o que é o mínimo, né, do que você já tinha.
Uhum. É isso. É, aí Então quando são coisas que eu não tenho coisas muito humanas, né, de de cumplicidade, quando se trata de cumplicidade, quando eu tenho que pedir, eu já sei que eu não tenho que lidar com isso.
Uhum. Hum. Ah, bacana, certo.
Então o próprio eh, assim, eu eu n eu não não enfrento a situação, quando eu vejo que é uma coisa óbvia, é como se fo ah, você sabe que não pode roubar, então por que que eu tenho que dizer a você?
Hum. É. Olha só. Bacana. Olha que bacana, achei incrível, assim, a forma como você tem lidado com o apoio que espere, e aquele que você não recebe, ainda assim, né, mas que você <laughs> ah, mas que você receba do seu pet muito amor, muito carinho, e que aproveite esse esse apoio que ele te dá de graça.
Né. <laughs> Aquilo que a gente não espera. <laughs> Ah, obrigada. <chuckles> A gente tem que se amar, né. <laughs>
Ai Ah, verdade, isso mesmo. Até mais.
Até mais.